हुँ, जी, जी, तो मतलब आज सबसे बड़ा हॉबी जिसे मैं बचपन से करता रहा हूँ वो तो मतलब एक क्या क्या हैं कि मेरा म्यूज़िक में ना बहुत ज़्यादा अ, शौक है बचपन से।
जी, जी। ओह! अच्छा, अच्छा।
जी, तो गिटार मैंने सीखा था। एक तो क्या था कि मेरे बड़े भाई भी अ, गिटार बजाते थे वो बैंड में थे।
ओह, वाह, वाह!
तो, जी, जी, तो वही से मुझे शौक पड़ा, और हाँ, ये सबसे बड़ा शौक है मेरा और सबसे बड़ा हॉबी भी है और हाँ मैं बजाता हूँ कभी-कभार, लेकिन आजकल क्या है ना? बहुत कम समय मिलता है। आजकल काम वग़ैरह में सभी व्यस्त रहते हैं और मैं भी व्यस्त ही रहता हूँ। तो लेकिन जब भी जैसे शाम के टाइम में हल्का है ना जब चाय पीते हो थोड़ा-सा टाइम मुझे ज़्यादा मिल गया तो मैं हल्का अपना गिटार लेके बैठ जाता हूँ या फिर कुछ न कुछ धुन निकालते रहता हूँ उसमे। अ, हाँ देखते रहता हूँ नए गाने कौन से आए हैं, जी, जी, जी।
अरे वाह, वाह! जी, जी। अच्छा। अरे वाह, वाह! वाह! वाह! वाह! तो जैसे आपने बताया कि जैसे आपने भैया को या आपने देख के स्टार्ट करा तो नहीं तो परंतु आपके कोई और भी ऐसे हैं जिनके आप जब उनका रोल मॉडल देखते हैं संगीत में ही कुछ?
जी। जी, जी, बिल्कुल, जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं एक तो पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, तो मेरे क्षेत्र में सभी लोग मतलब अ, जब मैं बचपन बच्चा था तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी जो बड़े-बड़े भाई भैया लोग हैं। अभी तो उस उन उन सभी की शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं और छोड़ भी चुके हैं।
अच्छा, अच्छा। जी, जी। अरे! अच्छा, बधाई हो सबको। जी, जी।
लेकिन उससे पहले वो सभी अ, यंग थे और बड़े-बड़े बाल रखते थे। तो वो मैं बचपन से देख रहा था और एक अलग ही शौक निकलता था मेरे मन के अंदर ना कि मैं जैसे ही मैं अगर सेवेंथ, एट्थ में जाऊँगा ना, तो मैं भी इतना बड़ बड़ा बाल रखूँगा और गिटार लेके मतलब गिटार सीखूँगा, ड्रम्स वग़ैरह तो वही से पड़ा है ये सब चीज़ें।
अच्छा, अच्छा। अरे! वाह वाह। अच्छा, अच्छा बढ़िया, अद्भुत, अद्भुत। तो जैसे देखिए आपने आपको सिंगिंग का शौक है, संगीत का श आपको है, हॉबी है। तो आपने कभी इसको ट्राई करा है किसी अपने स्कूल, कॉलेज में? अगर आपका कोई अनुभव है जो आप बताना चाहें?
जी। जी। बिल्कुल, मैं आपको पहला अनुभव अगर मैं बताऊँ तो अ अ, टीचर्स डे था मेरे स्कूल में। तो उधर क्या हुआ किस किसी को भी नहीं पता था, मतलब मेरे क्लासमेट्स को भी नहीं पता था कि मैं गिटार बजाता हूँ क्योंकि मैं उस च समय सीख ही रहा था। जी, तो अ, क्या हुआ कि अ, एक अ, मतलब जो सीनियर क्लास में एक जो अ, इलेवेंथ क्लास में एक भैया थे, वो गिटार में कुछ बजा रहे थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही माँग लिया कि मुझे दे दो एक एक मिनट के लिए। तो टीचर्स लोगों ने बोला चलो नितेश अब तुम बजाओ, मतलब तुम गाओ बोला। तो मैंने बोला मैं मैं बजा भी सकता हूँ मैम मै उन्होंने बोला बजाओ, तो मैंने बजा दिया।
जी, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, ओह! अच्छा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा।
मुझे अभी भी याद है जो मैंने पहला गाना गाया था ना, वो था आपका सिंपल प्लान। अ, सिंपल प्लान आपने बैंड का नाम सुना होगा उस उनका एक सॉन्ग था, जी, मैंने वही गाया था उधर और जी, जी, जी।
जी, जी। जी, जी ,अच्छा। अरे वाह वाह!